أنا عندي مشكلة عاوزة أشاركها معاك ومحتاجة منّك نصيحة لو سمحت.
آه طبعًا اتفضّلي، أنا معاكِ سامعِك.
عندي مشكلة دايمًا إن أنا آمم، عندي صعوبة في إن أنا أق أقبل التغيير اللي في حياتي. يعني دايمًا باخاف من المجهول، باخاف من الحاجات اللي هتحصل لي، العواقب اللي هتحصل بعد التغيير ده، ممكن أحكي لك مواقف مثلًا عندي مواقف كتير آمم اتعطّلْت فيها بسبب القِصّة دي.
إمم، فاهم. إمم. طبعًا أنا فاهم يعني قَلَقِك طبعًا ومُتفهِّم الخوف دوّة وده طبعًا مالوش علاقة بضعفِك أو مالوش علاقة بشخصيتِك، ده ليه علاقة أكتر ب يعني بِحُب عقلِك، آآ إن هو يكون مُستقر و وخدي بالِك ده أي حد بيتعرّض لهذا الموضوع، يعني أعتقد كل الناس بتبقى محتاجة إنّها حِس تحس عقلها مُستقر، ما فيش حاجة مخوّفاها سواء كانت مجهولة أو حاجة. بس طمنيني كده، هل خوفِك ده مثلًا جاي من إنّك تفشلي من التجربة والّا إنِّك تندمي على تَرْك مثلًا الحاجة القديمة اللي أنتِ جرّبتيها؟
فعلًا، أنت عندك حق. مثلًا آمم، خوفي ده نابِع من إن أنا بارتبط بالحاجات الموجودة معايا في الفترة الحالية جدًا. يعني أنا شخص وَفي جدًا، آآ مثلًا هاحكي لك موقِف علشان تفهَم شخصيتي أكتر. آآ مثلًا أيام أيام خطوبتي، أنا كان عندي panic أو كان عندي خوف رهيب من فكرة الجواز، لدرجة إن أنا آمم، آآ، طُول الخطوبة قضّيت الفترة كُلّها آآ في قَلَق وفي توتُّر ومش حابّة إن أنا أتجوِّز وأطلُب من خطيبي مثلًا إن إحنا ننهي الخطوبة، بالرغم إن أنا كنت باحب البني آدم ده جدًا، بس ده بسبب إن أنا
أها. إمم. اهم، تمام. إمم. إمم. إمم. آه. إمم.
كنت متعلَّقة بأسرتي جدًا وما كنتش عايزة أمشِي وأسيب والدي وإخواتي، وأنا اللي كنت مسؤولة عن إخواتي دُول من بدري أوي، فأنا كنت حابّة إن أنا أفضَل في بيتنا. يعني أنا والدتي مثلًا تَوَفّت من زمان جدًا وإحنا صغيرين وأنا عندي 12 سَنة، وأختي كان عندها سَنة واحدة وأختي التانية كان عندها 6 سِنين، فاللي هو أنا اللي ربّيتهم، أنا اللي كنت أعتبر في الوقت ده أكبر حد في البيت، أنا ووالدي طبعًا ربِّنا يخليه لي. ففترة خطوبتي دي كانت أصعب فترات حياتي.
إمم. أيوه. أيوه، أيوه. آه. إمم. إمم. إمم. الله يرحمها. إمم. إمم.
بالرغم إن هي إن هو كان شخص قُريب ليّا جدًا وأنا ال اللي مقرَّرة الخطوبة أصلًا. يسألني: "ليه طيب؟" أقول له: "أنا أنا خايفة، أنا مثلًا مش حابّة حياة الغُربة، مش حابّة إن أنا أسافر. طَب أقعُد خلّيك هنا." ويقول لي: "أنا هاقعُد مش هاسافر. طَب خل طَب اتطمّني وأنا هاقعُد معاكِ." أقول له: "لأ."
إمم. اهم. إمم. إمم. إمم.
أنا مش عايزة أرتبط بحَد مصيره مثلًا في بلد غير البلد اللي إخواتي وأهلي فيها. لحد يوم كَتْب الكتاب مثلًا، حصَل مشكلة، حصَل كارثة مِنّي تقريبًا يوم كَتْب الكتاب.
إمم. إمم. إمم. آه، أيوه.
لو عاوزني أحكي لك.
بُصّي طبعًا، حقيقي طبعًا متخو يعني أنا مُتفهِّم جدًا خوفِك، وده طبيعي طبعًا، وده نابع من شعورِك بالمسئولية ناحية إخواتِك وناحية آآ إن أنتِ ت يعني ت شايلة مسئوليتهم، هُم هُم المسئولين منِك، أنتِ بتحبّي يعني تبقي تكُوني قريّبة منهُم، مش عايزة أي حاجة تشغلِك آآ عنهم، وده طبيعي خُدي بالِك، ده بيعكِس قد إيه أنتِ شخص يعني واعي وشخص آآ كبير وقد المسئولية، ده ما تخلّيهوش يعني يأثّر عليكِ. بس أنتِ، أنتِ كُنتِ قُلتِ لي إن "أنا في الأول خايفة من فكرة ال مش الجواز نَفْسه، أنا خايفة من فكرة إن هو ياخدني ويرُوح بلد تانية، وده ممكن يأثّر على علاقتي بإخواتي ويأثّر على إن يعني، إن أنا أخلّي باله منهم." طيب، طَب أنتِ لو لو مثلًا لو جينا بصّينا على حياتِك قبل كده، هل كان فيه مثلًا تغيير إيجابي حصَل لِك رغم إنِك كنتِ خايفة من البداية؟
بالضبط. بالضبط. أيوه. أنا أصلًا غير حياتي، أنا أصلًا جوازي ده كان تغيير إيجابي بالنسبة لي جدًا. يعني أنا عملت مشكلة كبيرة في كتب الكتاب، جينا يوم كتب الكتاب وكُلّ حاجة جاهزة
إمم. تمام. إيه بقى، إيه المشكلة الكبيرة؟ عشان أنتِ قُلتِ لي في مشكلة، أيوه.
كُلّ حاجة جاهزة ومعلّقين decor والناس جت و وكُلّ حاجة جاهزة. جيت أنا رُحت منهارة غصب عني وباعيط ومش قادرة خالص و ورافضة فكرة إن أنا أكتب كتابي أو أتجوز تمامًا، وعريسِي واقف وبابايا واقف والناس واقفين، وأنا هيستيريا عياط، مش عارفة السبب ومش عارفة ممكن يكون إيه السبب، يعني ما فكرتش حتى في إن أنا باعمل كده ليه، أنا كُلّ اللي فكرت فيه أنا أنا خايفة، أنا مش عايزة أمشي، بالرغم إن أنا أحسن حاجة حصلت لي في حياتي إن أنا ارتبطت بالبني آدم ده.
إمم. إمم، تمام. اهم. إمم. إمم. إمم. امم. طَب ممكن أسألِك سؤال؟
هو دلوقتي إحنا دلوقتي اتجوزنا اتفضل.
آآ، دلوقتي أنتِ خايفة من المجهول في المسؤولية، والّا المجهول إن أنتِ تسافري وتسيبي إخواتِك، والّا ما والّا مسؤولية الجواز نَفسها، يعني الجواز نَفسه شايفاه مسؤولية جديدة، وأنتِ كنتِ تعبتِ من كتر المسؤوليات القديمة والش ومسؤولية إخواتِك ومسؤولية باباكِ. هل ده كان من تخوفِك أكتر، والّا كنتِ خايفة إن أنتِ أصلًا تسافري وتسيبي البلد بس، و وت أو ت الجواز بشكل عام؟
أيوه. يعني بجد شكرًا على إحساسك، أنت حاسس ب بكُلّ اللي جوايا فعلًا. بس أنا لأ، أنا ما باخافش من المسؤولية، لأن أنا أصلًا شايلة مسؤولية من وأنا صغيّرة جدًا جدًا، يعني 14 سَنة دي كُنت صغيرة جدًا، كُنت باذاكر لهم، وكمان أنا دَخَلت كلية كلية صيدلة، فأنا ما كُنتِش حد مُهمِل مثلًا، أنا كنت مجتهدة جدًا في مذاكرتي أنا كمان وفي البيت، فأنا شخص بي يعني شاطر جدًا في في كُلّ الحاجة بيعملها. أنا كنت خايفة من من إني هاسيب والدي لوحده، مثلًا هاسيب عليه المسؤولية كبيرة لوحده، وكنت في نَفْس الوقت خايفة من إني أ أعمل بيت من أول وجديد. أنا حاسة إن هو ده بيتي خلاص أنا عملته، فاهمني؟ كنت أنا اللي خلاص أسسته، و وإخواتي دُول كانوا بالنسبة لي اللي هُم ولادي، اللي هو مش مستوعبة إن أنا لسه هاروح أفتح بيت من أول وجديد
إمم. إمم آه. إمم، أيوه. إمم. إمم. إمم، فاهم قصدِك. فاهمِك. إمم. إمم.
وأعيش حياة فيه بقى، وأبقى أنا المسؤولة عنه، وطَب هل هن هانجح؟ طَب أنا هافشل؟ أنا باخاف جدًا من الفشل، يعني الفشل عندي ممكن يحصل لي أي حاجة ب باحارب بكُلّ حاجة جوايا علشان ما أفشلش، م شخص بيكره الفشل جدًا. فتلاقيني دايمًا باحس إن أنا مقصرة، وتلاقيني دايمًا محققة إنجازات في أي حاجة أنا بادخل فيها، علشان أنا باخاف من فكرة التقصير، ف فباهتم زيادة عن اللزوم.
فاهم قصدِك. امم، امم. إمم. إمم. تمام. إمم. طَب قولي لي كده إيه هو آمم أقوى تغيير أنتِ خايفة منّه آآ، في الفترة الجاية، يعني إيه إيه أكتر حاجة م راعباكِ؟ يعني لو ن لو هتقولي لي حاجة واحدة بس، إيه هو ال يعني أو في خطوة مثلًا عملتيها عشان تقضّي التغيير دوّة، إيه هو الخطوة دي؟
الخطوة بصراحة مالهاش دعوة بال بالعلاقات الإنسانية ولا بالجواز، هي ليها علاقة بشُغلي. أنا مثلًا كنت بدأت business خاص بيّا من وأنا في تانية جامعة زي ما قُلت لك أنا شخص مج مُجتهد جدًا، فكنت اجتهدت فيه و ووصّلته لم لد لدرجة معيّنة كان نجح جدًا معايا وكنت حقّقت فيه إنجازات كتب كبيرة
إمم. إمم. أيوه. أيوه، آه. إمم.
فدلوقتي أنا سافرت مع جوزي بحُكم إن أنا ما عُدتش قادرة خلاص إن أنا أبقى في بلد وهو في بلد، فأنا كنت حابّة أستقر معاه. فسِبت الbusiness ده في مصر، آآ إخواتي هم الم زي family business كده إخواتي هم بيديروه معايا، فأنا سِبته في مصر وجيت، فدي أكتر حاجة الحقيقة مخوِّفاني. آآ اص لإن هم بصِغَر سِنّهم برضه مش هيعرفوا يديروه كويس. طبعًا ما بيهتمش بحاجة غير الم الشخص المسئول عنها، فأنا خايفة يحصل يبقى الbusiness دي نهايته، اللي هو إن أنا سافرت وسِبته، فتبقى دي النهاية بقى اللي أنا كتبتها عليه.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم.
بصراحة، باحاول بقى إن أنا أديره وأكلمهم معظم الوقت، أطلب منهم مثلًا مهام معيّنة يعملوها، بس طبعًا مجرد ما واحدة منهم مثلًا تتضايق تروح قافلة التليفون ما تردش عليَّ، آآ، مه ما عاملة المهمة مثلًا مش بإنجاز اللي أنا كنت لو أنا موجودة كنت هاعمله، كنت هابقى متقناها أكتر. ما ب ما فيش بقى الmood الشغل، في mood إن إحنا إخوات وآمم، وعادي وإيه المشكلة لمّا أغلط مَرّة؟ وما فيش بقى ال زي ما تكون في شغل ومشغّل حد معاك مثلًا، فأنت بتطلب منه يعمل كده، هيعمل كده. زي ما قُلت لك أنا ممكن أكون حادة شوية.
أيوه. إمم. إمم. إمم. فاهم، فاهم قصدِك. تمام. إمم، إمم. فاهم. إمم، فعلًا، بُصي
ما باحبش الحاجات تتعمل ب
أنا فهمتِك. أنا فهمت طبعًا إن أنتِ، آمم، أنتِ كان عندِك من وأنتِ صغيّرة مسؤوليات كبيرة جدًا. أوّل حاجة مسؤوليّة إخواتِك، دي مسؤوليّة. تاني حاجة مسؤوليّة باباكِ، وأنتِ خايفة إن هو ما يكونش يعرف يعني بعد مامتِك إن هو يقدر يخلّي باله من إخواتِك زيِك، فأنتِ كان عندِك شعور الأم. وشعور الأم ده هو أكبر مسؤوليّة الواحد بي ات بيتعرّض لها، يعني تخيّلي الأم اللي بتشيل وبتحمل وبتربي وكُلّ ده، أنتِ جيتِ لخّصتيه في إن أنتِ شِلتِ مسؤوليّة إخواتِك، وأنتِ اللي مسؤولة عنهم، وأنتِ اللي بتربيهم، وأنتِ اللي بتأكّليهم، وأنتِ اللي بت بتنضّفي هدومهم، وأنتِ كُلّ حاجة، فأنتِ عندِك مسؤوليّة كبيرة. دي أوّل دي أوّل دي أوّل مسؤوليّة. تاني مسؤوليّة، أنتِ دخلتِ برضو كلية صعبة، مش كلية سهلة، فأنتِ كنتِ مسؤولة إن أنتِ تنجحي. تمام، فده برضو شيء كبير. فكُلّ دَوّة عمل عندِك خوف من ال من التغيير، خوف من المجهول. "مش عايزة حياتي خلاص. أنا اللي هو أنا إيه، يعني كفاية كده مسؤوليات، كفاية بقى خوف. أنا أنا عايزة أ"
بالضبط. بالضبط. بالضبط. أيوه، اللي هو أنا أنا ما صدقت أستقر. <chuckles>
بالضبط. فأنتِ عايزة، فأنتِ عايزة إن أنتِ تعيشي حياة مُستقرة بس من غير أي قَلَق من المستقبل أو أي خوف من أي حاجة مجهولة. ده طبيعي عارفة جدًا أنتِ أنتِ طبيعية جدًا وده يعني بيعكس قد إيه أنتِ إنسان مُخلص و وشخص شايل المسؤولية بدري جدًا، فده عوِّده إن هو يبقى مسؤول، بس أنا أحب أطمّنِك إن أنتِ شخص ناجح، آآ بتقدري تتحمّلي المسؤولية كويس جدًا وإن شاء الله هتنجحي في بيتِك وهتبقي قد مسؤولية مع جوزِك وفي نَفْس الوقت هتعملي توازُن ما بين بيتِك وما بين إخواتِك اللي في ال اللي في مصر اللي في بلدِك الت الأم يعني و و و بس. فأنا بانصحِك تتواصلي معاهم كل يوم، آآ تبيّني لهم على الأقل تخصّصي وقت كل يوم على الأقل خالص على الأقل خالص ساعة تتكلِّمي فيهم أو نُص ساعة مثلًا بي يعني يعني بالقليّل بالمَيِّت خالص نُص ساعة، تتكلِّمي معاهم، تتكلِّمي مع كل واحدة، تطمّني على باباكِ، تحسِّسيهم إن أنتِ موجودة، تدّيهم مثلًا مهام يعملوها يراجعوها معاكِ تاني يوم يحسّسوا إن أنتِ متابعاهم مش سايباهم زي أي أم موجودة في البيت. ده برضه هيقلِّل شعورِك بإن أنتِ سايبة مسؤولية في مصر وفي نَفْس الوقت أنتِ مش سايبة جوزِك ومش سايبة مستقبله ومش سايبة حياتِك أنتِ كمان. برضه أنا عارف إن إن المسؤولية ديّة بتبقى صعبة ولكن يعني أنتِ اتحطّيتِ في المسؤولية ديّة فده أنتِ لازم تكوني قدّها وأنتِ قدّها ما شاء الله وأنتِ يعني ما شاء الله عل شكلِك شاطرة جدًا، فدي نصايحي ليكِ حاولي ما تضغطيش على نَفْسِك، سامحي نَفْسِك، حاولي كده كل شوية عشان ما تخافيش من أي حاجة تكافئي نَفْسِك بحاجة مثلًا تنزلي تعملي shopping، تجيبي لِك جزمة، بلوزة، تغيّري وتليفونِك مثلًا ده نوع من الأنواع اللي هو هيخلّيكِ تحبّي نَفْسِك أكتر وفي نَفْس الوقت آه، في نَفْس الوقت هتفكّري كويس جدًا أنا دُول يعني أنا هتفكّري في مستقبلِك، هتفكّري في حياتِك آآ وفي نَفْس الوقت مش هتنسي المسؤولية الكُبرى اللي هي إخواتِك.
بالضبط. إمم. حلو بجد. أيوه. إمم. إمم. فعلًا. بجد شكرًا بجد إنّك سمعتني، أنا ما جرّبتش قبل كده الحلول دي، بس أنا ممكن أجرّبها. آآ أنا ارتحت جدًا في الكلام معاك، أشكرك فعلًا، فعلًا من قلبي شكرًا.
إمم. إن شاء الله. إمم. العفو، على إيه؟ أنا اللي باشكرِك وأنا موجود هنا في أي وقت لو احتجتِ أي حاجة.